अच्छा, आपने कभी-कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करी है? और आप मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको इतना तनाव हुआ था, तो क्या जब आपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करी तो उसमें और बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको फ़र्क क्या दिखा? क्या आपको लगा कि हाँ, इसके तनाव में उसके तनाव में बहुत अंतर है?
हाँ, प मैंने तो देखो बोर्ड एग्ज़ाम तो सबने ही दिए हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम मुझे इतना ज़्यादा तनाव नहीं देता था जितना मुझे प्रतियोगी तनाव देता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1 दिन हाँ, 1 दिन अगर मिला है तो उसमें जो है पूरी तैयारी के साथ जो है हमें सारा कुछ करना चाहिए। क्योंकि अ, प्रतियोगी उसमें क्या होता है ना कि हमें उस टाइम पे हमारा अपना ही दिखता है बस, हम सबका सोच के नहीं चलते। हाँ, तो
अच्छा। उ, जी। बिल्कुल। किस चीज़ की वैसे तैयारी करती थीं आप? कौन-सी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थीं? और क्या जर्नी रही आपकी उसके बारे में भी बताइए?
हाँ, मेरा जो है जब मैं डिप्लोमा मैंने कवर किया था तो मैंने उसके बाद जो है एक अम, एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और उसमें जो है ना मुझे अ, मुझे थोड़ा ना इसमें जाना कंप्यूटर फ़ील्ड में जाने की बहुत ज़्यादा लगा हुआ था कि मुझे उसी में जाना है, कंप्यूटर फ़ील्ड में ही जाना है। मुझे और किसी फ़ील्ड में नहीं जाना। तो मैंने उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी मैं घर रात रात भर बैठ के पढ़ती थी। तो मुझे उसमें थोड़ा ना लगता था कि यार अगर इसमें ए नेगेटिव मार्किंग वगैरह जैसे जिसमें रहता था, तो मुझे उसमें लगता था कि यार इसमें तो नंबर ही चले जाएँगे। तो उसमें मेरे को इतना विश्वास नहीं रहता।
जी। वो जी। हाँ, हाँ। अच्छा ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? जैसे आपने नेगेटिव मार्किंग की बात की। ये क्या होता है? कैसे इसमें आपने कहा कि नंबर चले जाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि नंबर चले जाते हैं?
नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है ना कि हम लोग जो अ, सही आंसर करके आते हैं ना अ, अगर हम गलत आंसर करके आते हैं तो उसके भी मार्क्स कटते थे हमारे।
ओह! ऐसा होता है।
हाँ, जैसे सही करते थे तो उसके मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन अगर हम गलत कर देंगे ना तो उसके मार्क्स डबल कटते। तो इसलिए जो है हमन
मतलब कि ऐसा होता था कि आपने 1 सही किया, 1 गलत किया मतलब बराबर हो गया। अरे! ये तो फिर बहुत तनाव की स्थिति पैदा करता होगा।
हाँ, वही। तो वो चीज़ ग हाँ। तो वो हाँ, बिल्कुल तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? अगर मेरा गलत चला गया तो फिर वो उसके नंबर उसी में बराबर हो जाते हैं, तो फिर मैं इतना ज़्यादा नंबर आ ही नहीं पाते उसमें। और मेरे ही नहीं है वो सारे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है।
हाँ। वही तो।